Слушай, я вот, знаешь, чаще всего ловлю себя на том, шт да, что вот трачу времени на то, что действительно важно, знаешь, а на какие-то мелкие, второстепенные вещи. И вроде бы день проходит активно, я чем-то занята, постоянно что-то делаю, но в конце дня остаётся такое, знаешь, ощущение усталости без результата. Знаешь, как будто бы я занята, но не продвинулась туда, куда на самом деле, например, хочу. И вот часто это выглядит так, знаешь: я начинаю день с хорошими намерениями, но вместо важных задач ухожу там в переписку, мес мелкие дела, что-то срочное, что-то незначительное, да. Вот иногда, знаешь, это просто способ из избежать каких-то сложных задач, да. Вот, знаешь, лучше там, не знаю, что-нибудь поделаю, да, нежели там буду чем-то действительно важным заниматься. И вот. О, и из-за этого, так скажем, м, меня это, знаешь, начинает пугать, да, от того, что я постоянно откладываю, избегаю вот, а, различные, так скажем, важные дела. Мне вот сложно каждый раз честно ответить себе, знаешь, вот на такой вопрос, да: а действительно ли сейчас, э, вот дело, которым я сейчас занимаюсь, очень важно, да? Вот, например, мне там нужно там, а, собраться к путешествию, я буду там, э, заниматься не теми: то попереписываюсь, то созвонюсь там с подружками, да, то начну там, а, убираться в шкафу, когда у меня сейчас вот там дело, даже собрать чемодан, да. И вот таким образом я в итоге время уходит, и важные вещи, там, знаешь, откладываются на потом, на вечер, либо я начинаю это поздно чё-то делать, да, вроде там целый день свободный был, да, и я думаю: "Успею", а в итоге откладывается это на поздний вечер. И вот я хочу научиться относиться по-другому к своему времени, да, видеть разницу между, э, занятостью, да, и реальными, там скажем, проблемами и занятиями, да. И вот для меня щас главный такой, э, вызов, да, и научиться избегать вот этой траты времени на неважные дела, а фокусироваться на том, что нужно вот в данный период времени. Помоги, пожалуйста, разобраться.
Так. Интересно. Так. М. Ну, действительно, я постараюсь помочь. Э, а что касается таких, ну, неважных или важных дел. Ну, тут действительно частая история, и твои, ам, чувства и ощущения по поводу важности и неважности, м, это, м, ну, действительно, э, позволяет на самом деле найти, что есть для тебя важно, а что не важно. И вот эти, эм, ощущения, м, абсолютно нормальные, да. А, вот скажи, пожалуйста, какие, эм, м, задачи всё-таки, можешь ли ты это посчитать или описать, какие задачи у тебя занимают, а, больше времени, э, сейчас, да, в течение дня?
Поняла. Но на самом деле, да, вот сейчас как будто бы у меня вот какие, т задачи, да, вроде, э, мелкие, да, там это уборка, что-то там разобрать, да, что-то поделать. И и теперь а вот, например, важное дело, да, вот, например, у меня вот скоро новогодний корпоратив, да, там для детей у моей школы, её там через неделю, мне нужно было там написать вот, а, сценарий, вот я расскажу, да, и я тянула это вот до последнего. Я мо у меня было 2 недели, да, для написания его, но я постоянно чем-то другим занималась. То здесь уберусь, то туда схожу, то, не знаю, пойду куплю там одежду. Это ж тоже трата времени, да, моего. И вот, и я дотянула до того, что, например, мне назначена была на следующий день встреча со всеми героями, которые участвуют в сценке, да, и мне нужно было показать уже готовый, так скажем, уже, э, сценарий. Я сидела там до 5 утра, да. Я думаю: "Блин, ведь я м, у меня было для этого 2 недели, да, а я села там в 9 часов вечера, дописала его до 5 утра, там собрала, подобрала музыку, да, чтобы полностью было представить на следующий день". И вот таких, э, так скажем, моментов очень много там. Э, например там, э, нужно было вроде, а, отправить фотографии, например, фотографу, которую нужно было распечатать на кар а, на, с фотосессии моего сына. Я дотянула до последнего дня, что мне, м, ну, наш фотограф сказал, чтоб фотографии будут готовы после, э, най так скажем, январских праздников. Вот я вот опять тяну, э, занимаюсь не теми делами, и от этого я страдаю. Вот.
Так. Мгм. Конечно. Мгм. А получается ли у тебя так, что, ну, то есть, это обычная история, и ты чаще всего, а, многие вещи откладываешь, или есть какие-то единичные, м, ну, скажем, а, такие задачи, просто за которые ты не хочешь браться?
Знаешь, вот это вот: "А завтра, а завтра найду время, а завтра найду". Вроде, знаешь, это вот сесть, сценарий написать, там это надо вникнуть, пра там, знаешь, включиться, да, в этот процесс, и потом бац- а, у, там, знаешь, вот я говорю: "Завтра завтра вот я точно зайду". Потому что это же надо сесть, это надо включиться, и вот эта вот боязнь того, что ты сейчас включишься и я не можешь оторваться, да, и вот это вот с страх того, что вот избежать, э, этого времени не получится, но я вот, знаешь, дотягиваю до того, что я из сижу и вместо того, что могла по часу, да, сидеть, оттягиваю это там, м, до последнего. Как будто бы страх того, что вот я щас сяду и буду долго этим заниматься. Лучше я, например, другими вещами позанимаюсь.
Мгм. Ну да, то есть, э, получается, что ты откладываешь на самом деле какое-то дело, которое, ну, не то чтобы не хочется делать, да, но, то есть, есть какая-то какое-то обязательство, но при этом ты понимаешь, что, ам, наверное, в какой-то момент, а, ты сядешь и всё-таки его доделаешь, пусть торопясь, да, но, м, ты успеешь, ну, в той или иной степени. И ты его откладываешь до последнего, м, просто потому, что ты можешь себе это позволить, или это не так, или я неправильно понимаю? Ну, то есть, бывают ли моменты, когда ты действительно, а, не делаешь что-то, м, потому что не хочешь, а не потому, что ты понимаешь, что в последний момент у тебя получится это всё равно сделать?
Да. Мгм, да. Такие тоже, конечно, моменты бывают, да, что вот я там что-то наобещала скинуть, да, или что-то с там, какую-то работу, а, да, завершить к определённому времени, и и я там, например, не делаю, потому что я не хочу делать, через лень делать. Да, вот, или или же бывает такое, что я не делаю, не делаю, и там па кипит, там, знаешь, сроки уже, там, тебе надо через час, и ты это второпях делаешь, там, сикись-накись, и опять потом жалеешь, да, м. Это, конечно, да, тоже бывает.
Ну да. А в этом случае действительно будет полезно вести какой-то учет, а, задач и времени, да, которые ты, а, будешь на это выделять. То есть, если у тебя уже, может быть, ты пользуешься хотя бы календарем, да, когда ты можешь туда записывать, ам, задачи на будущее. Ну, например, в случае с праздником, к которому ты должна подготовиться, ты в календаре можешь там записать, например, через неделю, что у тебя есть какой-то срок, э, до которого, а, ты должна это выполнить. И, э, понимая, вот в и заглядывая, да, в этот календарь, ты понимаешь, что у тебя как бы срок, допустим, через неделю. И срочность и важность- это важные такие понятия для того, чтобы определиться, что м, за что тебе браться сегодня, а, завтра и для того, чтобы успеть, а, выполнить ту или иную задачу. И вот, э, если хотя бы, а, ты как бы разобьешь вот эти задачи на, м, ближайшую перспективу, это может тебе помочь в планировании, да, и в выделении времени. Ты уже сейчас ведешь какие-то, ну, календарь хотя бы, да, с задачами или нет?
Да. Поняла. Так. Ага. Поняла. Поняла. Ага. На самом деле я веду календарь, знаешь, вот, а, каких-то мероприятий, вот куда мне нужно сходить, чтобы не забыть. А вот прям полностью не забиваю, там, например, день, что вот в это время у меня работает, так нет. А вот именно какие-то задачи, да, а, забиваю, но мне кажется, было бы намного продуктивнее, да, забить вот именно вот сколько времени я трачу на основную, да, мою работу, чтобы понимать, что вот эти часы у меня заняты. И, а, и потом же вот я вижу, что, например, у меня, там, например, с часу до 3 свободно, и потом я там иду, забираю своего ребенка с сада, да. И я вот в это время пытаюсь расписать, да, что вот это я делаю. И вот когда я буду указывать временные рамки, мне кажется, таким образом не будет вот этой вот там, м, как те сказать, напряжения с того, что на меня давит, да, что я вот сейчас сяду и буду там сидеть целый день. А вот действительно, выделила бы я, вот не знаю, в течение недели по часу на сценарий, тогда бы вот этого целого целого, а, вечера и ночи у меня бы не было, да. И вот я бы спокойно-спокойно, потихоньку бы его дописала, да. И вот этого ощущения того, что я всё отложила, да, так скажем, на последнее время, а, и ей занималась не теми, так скажем, неважными делами, оно бы, конечно, снижалось.
Да. Конечно. И по да, понимание вот этой важности, э, это ведь, э, тоже ты определяешь, да, что для тебя сейчас самое важное. И откладывая, э, если ты изначально определишься, что какое-то дело для тебя действительно важно, то вот это п определение того, что его нужно сделать и нужно выделять на это время, даже само понимание этого, м, будет у тебя как бы, м, а, вероятность того, что ты задумаешься, а может быть, сегодня что-то, ну, какое-то начать, да, делать, что-то продолжить, например, еще немножко, там, полчаса выделить на прое на проект, которым вот который я должна, допустим, закончить через, там, месяц, например. И вот это выделение конкретного времени дль каждый день или, там, несколько раз в неделю для того, чтобы, э, м, закончить, э, проект вовремя, это тоже важная вещь. А, ну, если ты должна это сделать сама. Э, но есть ещё другой вариант. Если какие-то, эм, важные, например, дела, но кото за которые ты всё никак не возьмешься, и если их можно доверить, так сказать, профессионалу, ну, то есть делегировать кому-то. Или, например, э, э, там, ребенку или мужу тоже, так сказать, м, выделить какую-то зону ответственности в подготовке, например, к какому-то общему мероприятию, это тоже может быть полезно.
Так. М-да. Поняла. Так. Поняла, да. Да, слушай, вот то, что ты описываешь, да, и то, что вот ты расскажешь, это звучит очень классно. То, что, ну, действительно, не нужно там, знаешь, много времени и сил, да, для того, чтоб просто, м, сесть и, так скажем, сформулировать график своего дня даже на м на ближайшую хотя бы неделю, да, там, не забегать там на месяц вперёд, а именно хотя бы на вот эту неделю, да, попробовать. Сп там, осталось 3 дня, да, вот там, например, среда, четверг, пятница, да, вот попробовать сформулировать, как можно, да, вот, ф м, так скажем, сделать продуктивно свой день, да. При этом, а, не тратить время, так скажем, на неважные дела, да, и сделать те дела, так как уже последние, там, неделя рабочая, да, такая уже продуктивная, во сделать и не откладывать, и не чувствовать вот этой вины, что я вот потратил на какое-то время, да, ненужное. Я хочу сказать те спасибо большое, я обязательно воспользуюсь твоими советами, надеюсь, вот эта трата времени на неважные дела, она снизится, и у меня будет много времени для того, чтобы, э, делать всё потихоньку и по порядку.
Да. Спасибо, что обратилась и нашла время для того, чтобы, эм, так сказать, задать эти вопросы и немножко разобраться в своём, а, времени, списке дел, ну и так далее. Я надеюсь, что мои советы помогли, и, если будут ещё вопросы, обязательно обращайся.
М-да.